Aham, com certeza. Então eu acho que assim, se o incômodo dela te incomoda eu acho que você pode tentar seguir as coisas que ela fala assim, eh, deixa deixa as suas camisetas de de banda de repente para quando você estiver sozinho, para quando você estiver em casa, algum lugar assim que você se sinta à vontade para não ser julgado, né, para não ser
Uhum. É quando for no supermercado que aí ela fala: "Esse tipo de roupa você usa para ir no supermercado", né? <laughs>
Aí ó, usa para ir no supermercado e tudo mais, então assim, em lugares que você não vai ter esse incômodo das pessoas se incomodarem com o seu estilo, né. Engraçado falar isso porque, é tipo você só tá sendo você mesmo e você incomoda as pessoas e ao mesmo
É. Uhum. Sim. E às vezes, eh, e eu acho engraçado, que muitas vezes o olhar vem de pessoas mais jovens, não de pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas parecem que, assim, estão vivendo a vida delas e não estão nem aí. Se você quiser ir vestido com uma fantasia de coelhinho cor-de-rosa, você vai. Elas não ligam, agora o jovem ele olha como se: "Ué, que esse cara tá usando essa roupa?", sabe, uma coisa assim.
É mesmo? Hã. Aham. Sei, interessante mesmo, eu acho que a sociedade é é é é um pouco, <clicks tongue> eh, como se diz, não é muito gentil, né, às vezes com as pessoas. Eh, existem alguns estereótipos que as pessoas, eh, tendem a querer colocar os outros dentro, e acaba que acaba incomodando os outros né, então eu acho que é isso assim a dica que eu posso te dar, é já que o olhar das pessoas, o julgamento das pessoas te incomoda mais, eu acho que é você tentar vestir essa máscara social onde as pessoas não olhem tanto para você, né, dessa forma. Então, é você se camuflar entre aspas entre as pessoas.
É, não era muito tolerante, né. É. Uhum. Uhum. É verdade. Por por é, porque, você vê, até às vezes tem alguns lugares que eu et eu estava evitando de ir, porque eu sabia que eu ia chegar lá e as pessoas iam olhar ou iam ficar observando. Então assim, eu eu tendo eu eu gostei desse conselho seu. O que eu posso tentar ter um, como se fosse assim, um guarda-roupa, entre aspas, social, e um guarda-roupa dia a dia.
Aham. É. É, tipo como você tem para o seu trabalho, né. Ah você tem lá o seu uniforme lá para você trabalhar, a doma tal, e a roupa própria, né. E aí você tem a sua roupa própria também para as pessoas, e você tem a sua que você vai usar em alguns lugares, mas você não pode mostrar muito para todo mundo, porque não é todo mundo que vai conseguir te entender.
Uhum. Sim